لحد ما يت لأ هيكتسب خبرة، هيتعلم، ما هو أنت لما تخش تعمل معلّم مش هتتعلم لم لمّا تخش تعمل صبي هتتعلم غصبًا عنك.
و وفايدة ليه هو أكتر كمان، إن هو مضبوط، تمام. مضبوط، مضبوط. طيب ال المواقف مثلًا اللي بتكون فيها شَدة بين الزملا الصعبين أو كده بينك وبين زميلك الصعب، هل مثلًا ساعات بتلجأ بعد الشغل أو مثلًا اللي هو متضايق منك أو كده، إن أنتم بتتكلموا مع بعض؟ يعني اللي هو مثلًا تعالَ يا فلان أنا متضايق منك في 1 2 3، أنا متض مش مش عاجبني مثلًا اللي أنت عملته في 1 2 3، هل ممكن أنت ممكن تعمل حاجة زي كده والّا ما كنتش بتعملها؟
لأ هو كان مشكلة فيه إن هو كان دايمًا مُصِر إن أنا لازم أثبت وجهة نظري وأخلّيها صح، حتى لو هي غلط، فهو كان مقتنع بكده. أقول لك أنا هو كان مقتنع دايمًا إن أنا لازم أتكلم واشرح وجهة نظري عشان أثبت إن هي صح، ف لأن أنا مقتنع بيها، فهو كان ييجي يقول لي: "خلاص أنت صح وأنا غلط"، أقول له: "لأ مش بكده، بالإقناع"، يقول لي: "خلاص مقتنع، خلاص يا سيدي أنا مقتنع أنت صح وأنا غلط.".
إزاي بقى؟ إزاي احكِ لي كده؟ تمام. اللي هو عايز يقفل يقفل الحوار يعني، اللي هو ي خلاص أنت ماشي أنت
ليه؟ لأن هو مش لاقي مش لاقي نُقط يحط عليها الكلام، يعني هو مش لاقي سطر يكتب عليه الكلام، ليه؟ أنا باقول لك 1 زائد 1 يساوي 2، ما تجيش أنت تقول لي الزائد نحطها الأول ونحط ال1 جنب ال1 وبعد كده نطلَّع 2، ينفع؟ ما ينفعش، فهي 1 زائد 1 يساوي 2، ده القانون وده العُرف يعني.
فاهمك تمام. تمام. مضبوط. تمام.

الله ينور عليك، فأنا طبعًا لمّا دخلت استلمت فبيسألوني حصل كذا، عَبّى كذا كذا الصبح فس أدور على الحاجة اللي أتعَبِّت دي مش موجودة خالص على في المخزن ولا حاجة، أكيد حاجة تانية خالص اللي متعَبية، فبلغتهم فراح جاي رئيس القسْم بيقول لي المشكلة دي تتحل وإلا هو هي كده هيبقى معاه تحقيق الصبح ومش هيخش الشركة تاني. فطبعًا أنا خدت الناس بتوعي قَسِّمت ناس تشتغل وتعمل الإنتاج بتاعي بتاع الوردية، وناس تانية دخلِت على المشكلة بتاعة الشغل بتاعه دي آآ، ضبّطِت الأوزان وضبّطِت الطباعة اللي على الشكاير وضبّطِت كل حاجة والأمر انتهى. آآ رئيس القسْم بيسألني بليل في التليفون: "عملت إيه؟"، قُلت له عملت كذا، قال لي: "طب ليه؟ أنا ما كنتش عايز الموضوع ده يبقى يعدّي" وقُلت له هو زميل وكده فخلاص الموضوع انتهى يعني. طبعًا هو لمّا راح تان تاني يوم الصبح، شرحوا له كل الحوار وشرحوا له إيه اللي حصل، فطبعًا لما جيت أنا الضُهر أستلِم منُّه تاني يوم بيشكُرني جدًا طبعًا، وبياخدني بالحضن، وبيعتذر لي: "وأنا آسف على اللي حصل و أنت أخويا."
تمام. إمم. مش موجودة. أكيد طبعًا. إمم. مضبوط. تمام. تمام. طيب، خليني أسألك إمم. بدأ يعرف بقى ساعتها أنت معدنك إيه، أو يعرف أنت جواك إيه، أو إن أنت الإنسا الحقيقي إيه. تمام. تمام، طب أنت هِنا آآ أنت بتقول إن أنت ساعدته وهو كان ممكن يترفد في ال في حركة زي دي، إيه اللي خلّا إيه إيه اللي خلّاك تساعده مع إن أنت ما شُفتش منُه غير كل شر؟
الله ينور الله ينور عليك، الله ينور عليك. أكيد آه. بُص هاقول لك حاجة، أولًا أنت من جواك أنت إنسان نضيف وإنسان كويس آآ ما عَندكش مشكلة خالص إنك تساعد حد عايز يتساعد، خاصةً لو جه الموضوع في موضوع الرزق وكده. آآ تاني حاجة إحنا كَلنا مع بعض مرة و2 و3 في رمضان، فطرنا مع بعض في الشغل كنا بنشتغل سَوا، فطرنا مع بعض وأخدنا لقمة وعيش يعني كَلنا زي ما بيقولوا كده عيش و ملح مع بعض ف آآ من الأصول ومن الصح
اتفضل. تمام. تمام. تمام. تمام. فمن ال فمن الأصول إن أنت لما تعاشر حد أو تاكل معاه حاجة، آه، تكمّل معاه.
أ أ مضبوط يعني ت على الأقل قدرت تحمِيه أنت عملت اللي عليك، ما قدرتش تحميه، أديك اتصرّفت على قد ما تقدر.